<laughs> Chuẩn luôn, nên là hình như đợt đấy là mình chỉ nghe giai điệu nó hay nên là mình chỉ nhẩm nhẩm trong đầu.
Ừm. Ừm, ừm.
Ờ, chỉ có nghe đúng cái, ơ, ờ: "Em của ngày u hôm qua, u, u" thôi. <laughs>
<laughs> Ờ, thực ra nó là một trong những cái tại vì mình không nghe nhạc Sơn Tùng nhiều ấy. Nhưng mà mình một trong những cái bài mà mình, kiểu, khá là thuộc cái chorus của nó, bởi vì người ta, kiểu, ở xung quanh mình người ta bật rất là nhiều và nó cũng rất là dễ nhớ nữa ấy. Nó cũng rất là bắt tai nữa. Ừm. Thế thì, kiểu, về cái cảm xúc hồi nhỏ thì nó chỉ là bắt tai, thế sau này lớn lên nó có gì thay đổi không? Ví dụ như chả lẽ bạn lại chưa thất tình bao giờ?
Ừm, ừm. Chuẩn luôn, chuẩn luôn, ừm, mà <laughs> À, thất tình thì có chứ. Sau này thì lớn lớn lớn hơn một tí nữa thì mình có tìm hiểu thêm một vài, ờ, gu âm nhạc nữa. Chẳng hạn như là, à, những cái bản nhạc về Ballad này, Ballad là nó thâm sâu nhất rồi đấy.
Ừm. Ừm, ừm.